Je voulais te parler, heu, d'une façon d'être, <blows air> voire même d'agir que que j'ai. En fait, hem, je suis quelqu'un qui, heu, heu, réagit beaucoup, sous le coup de l'émotion. En gros, heu, <sighs> ouais, franche bah, franchement, j'arrive vraiment pas à me contrôler, hein. Et hem, surtout quand il s'agit de personnes, heu, de mon entourage, donc que j'apprécie, heu, plus, plus. Pour ce qui est des autres personnes vraiment je, heu, c'est totalement différent. Donc hem, en fait quand, heu, il y a quelque chose qui me touche particulièrement et bien je j'ai du mal à, mmh, on va dire, à à m'exprimer dans le sens, où si je m'exprime, heu, un peu à chaud, ça peut être sous le coup, heu, donc heu, bah, de la frustration et donc qui dit frustration, dit, heu, peut-être colère, tu vois? Et donc c'est généralement pas une réaction, heu, douce parfois même c'est disproportionné, heu, parce que, bah, les émotions amplifient, heu, les choses, hein, et heu, bah, c'est quelque chose que j'aimerais en fait, heu, maîtriser, tu vois? Je je travaille un peu, heu, sur moi. J'ai quand même une capacité, tu sais, à un petit peu, mmh, faire une introspection donc heu, voilà, je travaille sur moi, on va dire, mais j'ai toujours, heu, bien évidemment des choses à améliorer et ça, ça en fait partie. Alors est-ce que tu aurais peut-être des des conseils à me donner pour ça?
Mmh mh. Mmh. Mmh. Mmh mh. Ouais. Oui. Ouais, bah, je, bah, je comprends déjà parce que, mmh, c'est pas toujours, heu, facile pour tout le monde de de gérer ses émotions hein, de même, heu, même des personnes qui sont, hem, de de d'un caractère, heu, heu, on va dire calme, heu, bah, parfois dans certaines situations, heu, c'est possible qu'ils qu'ils qu'ils soient, heu, on va dire, qu'ils qu'ils qu'ils soient pris par leurs émotions et qui réagissent, heu, heu, virulemment. Hem, ce que je me demandais c'est, hem, est-ce que, heu, heu, parce que tu tu m'as dit que que tu avais, heu, l'habitude on va dire, de de réagir, hem, de manière vive, heu et surtout quand, heu, quand c'est avec des des personnes qui te sont proches. Heu, est-ce que c'est quelque chose qui te, mmh, qui qui qui qui t'arrive, heu, depuis longtemps c'est-à-dire, est-ce que c'est ça fait vraiment partie d'un trait de caractère depuis l'enfance? Ou est-ce que, heu, c'est au fur et à mesure, ou peut-être dernièrement dû, suite à à à à un événement?
Mmh. Ouais. Ah je pense que c'est un trait de caractère, hein. Ça ça me poursuit, heu, vraiment depuis longtemps, heu, tellement longtemps, que j'arrive même pas à à te dire si, heu, bah, heu, quand j'étais, heu, beaucoup plus jeune, heu, j'étais comme ça ou pas, mais pour moi, c'est un trait de caractère.
Ah, d'accord. D'accord et mmh, heu, alors tu tu m'as dit, heu, tu m'as dit que «Ça arrivait, le plus souvent, heu, quand c'est des personnes proches». Hem, est-ce que est-ce que, heu, t tu arrives à à, mmh, comment dire? A à à cibler, heu, à à te dire enfin à à savoir de pour quelle raison? Est-ce que forcément quand c'est une personne proche, tu as beau tu as plus de mal à gérer tes émotions, que quelqu'un, heu, bah, de dans la rue ou quelqu'un que que que tu connais, heu, à peine? Est-ce que est-ce que tu sais, tu saurais dire pour quelle raison, ça te touche plus?
Bah, en fait, heu, les inconnus, on va dire, ou les personnes qui ne me sont pas proches plus, plus voilà, heu, j'ai pas d'affect, tu vois? Il y a il y a je ouais, bon, voilà, heu, je t'apprécie, heu, sans plus quoi, donc ce que tu me dis, ta façon de réagir, heu, quand, heu, enfin à mon égard, enfin voilà, les les relations qu'on a, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on va dire que ça me passe au-dessus de la tête, tu vois? J'y accorde pas d'importance et donc quelqu'un, heu, dont je suis très, très proche, bah, forcément je vais vouloir parce que je suis quelqu'un de très loyal je vais vouloir que, hem, en fait, heu, bah, on ait de de bonnes relations et c'est vrai que, quand, heu, par exemple, hem, je suis pas, heu, comprise peut-être, heu, qu'il y a un, <blows air> bon, je dirais pas qu'il y a un malentendu c'est faux, parce que je je gère ça, on va dire très bien d'un point de vue des émotions, hein, c'est pas le problème, mais quand, heu, il m'arrive en tout cas parce que c'est pas systématique non plus, attention, quand, heu, je suis pas comprise et que c'est une situation en fait, qui me tient à coeur, bah, heu, ouais, je, mmh, tu vois, je je dirais pas que je ressens de l'injustice, tu vois? Mais il y a quelque chose en moi qui
Mmh mh. Mmh. Mmh. Mmh mh. Oui.
qui qui qui qui faiblit quoi et ouais j'ai j'ai la larme facile à ce moment-là et donc, heu, bon, bah, c'est vrai que je peux ré réagir de manière disproportionnée, pas forcément méchamment, mais, hem, j je je vais perdre le fil en fait, de ce que je veux dire, je vais je vais perdre en en, mmh, en en en crédulité, je sais pas si ça se dit, heu, mais, heu, voilà je p j'ai j'ai une réaction vraiment, heu, bah, ridicule quoi limite.
Mmh mh. Oui, oui, je comprends, bah, heu, d'après ce que tu me dis en fait, heu, heu, bon tu as tu as utilisé le mot: «injustice», peut-être que, tu as l'impression que c'est une comme une mini trahison é étant donné que ce sont des personnes, heu, assez proches, hem, bah, tu as peut-être, heu, cette impression-là que, bah, que que oui, que c'est une mini trahison et et et forcément, bah, heu, ça, ça tes émotions vont vont être vont être démultipliées par rapport à quelqu'un, bah, comme tu l'as dit, de de de de de de de lambda. Hem, ce que j j ce que je me demandais c'est, est-ce qu'il y a, mmh, il y a 1 des sujets un ou plusieurs sujets particuliers, heu, pour lesquels tu tu as remarqué que lorsqu'on on évoque ces sujets-là, heu, bah, il y a il y a un trop plein d'émotions qui t'arrive et et et que tu perds un petit peu le le contrôle? Est-ce que tu es arrivée à cibler, heu, 1 ou plusieurs sujets?
Bah écoute, si j'ai pas alors, j'ai pas forcément de situation précise là, à te décrire, par contre je saurais, heu, te dire que, si, par exemple, heu, à la maison, que je sois avec mon conjoint que je lui dise que bah je sais pas, il y a quelque chose qu'il a fait qui, heu, j'exagère, hein mais, qui qui me fait du mal, tu vois? Heu et qu'il réagit, heu, sans empathie, sans bienveillance, alors là, bah, tu peux être sûr que, heu, ouais, heu, l'émotion va prendre le dessus, heu, il y aura quand un trop-plein parce que je vais pas me sentir, écoutée, heu, comprise et encore plus, venant de lui, parce que c'est ce que j'attends de lui et donc là, bah, ça y est, <whistles> alors je je, heu, je je je je dirais pas que je perds mes moyens, mais, voilà je vais me mettre à pleurer et heu, bah, je vais être, oui, très triste, on va dire. Tu vois?
Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh. D'accord, oui, oui, je comprends tout à fait. Donc, bah ,d'après, ce que tu me dis, en fait, heu, ton tu as plutôt l'habitude quand, heu, quand ce genre de de situation, heu, arrive, tu as plutôt l'habitude de, heu, bah, de de de répondre tout de suite, un peu à chaud. Hem, est-ce que est-ce que tu tu penses que ça pourrait être peut-être, hem, heu, peut-être une solution de quand quand tu vois, qu'il y a des situations comme ça où, heu, tu es pris par les émotions, heu, bah, d'essayer de temporiser? De te dire: «Bon bah, là ça vient, ça m'a heurtée, hem, je vais pas répondre tout de suite, je vais peut-être, heu, quitter la pièce ou quitter, heu, l'endroit dans dans le dans lequel je suis, hem et heu et et essayer de d bah, de de prendre un peu de recul». Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà essayé de faire?
Mmh mh. Et bah, j'y travaille, j'ai conscience qu'en tout cas, je pense que c'est la solution pour moi. Par contre, j'arrive pas à le faire et je pense en t'écoutant que prendre du recul pour moi, c'est peut-être prendre du recul, mais vraiment physiquement, tu vois? Pas que, par la pensée parce que, ça sur le coup, à mon avis, il y a tellement d'émotions qui qui me traversent que, heu, par la pensée, heu, l voilà. De suite là, ça va être impossible. Par contre oui, heu, je pense que prendre de la distance, heu, physiquement, donc heu, changer de pièce, heu, heu, à ff m'éloigner de la personne, qu'elle sorte de ma vue on va dire, bah, heu, ça, ça peut, heu, ça peut changer quelque chose, ouais.
Mmh mh. Mmh. Ouais. Oui parce que, mmh, heu, alors, heu, le fait de dire, heu, de de donner conseil de de prendre du recul c'est c'est «un conseil» en entre guillemets, un un petit peu facile pour, heu, pour pour ne enfin, c'est facile à dire, heu, mais, hem, dans dans la situation même, heu, surtout pour des personnes qui ont, hem, bah, de de forts caractères c'est très très compliqué, hem, bah, de de de leur dire: «Ah bah, surtout ne réponds pas». Heu, c'est très compliqué, donc heu, le je pense que, comme je te l'ai dit le le plus simple c'est de de s'éloigner vraiment, physiquement et même, heu, je dirais même, aller à un degré, heu, supérieur de te dire: «Bon je je quitte, heu, l'endroit où je suis, la pièce», peu importe, où tu es et hem et au lieu de d'a de temporiser, d'attendre un peu et puis de revenir, de même, heu, envoyer un message. Par exemple, est-ce que est-ce que ça ça pourrait être une solution de te dire: «Bon, bah, ça va être compliqué, enfin ça va, je vais avoir trop d'émotions si je si je parle, heu, de de de de de vive voix», hem, é essayer de d'envoyer un message, heu, par SMS, heu, pour pour essayer de d'atténuer un peu le la situation, est-ce que c'est quelque chose que auquel tu as pensé?
Mmh. <chuckles> Oui. Mmh mh. Bah, ça, c'est une très bonne façon de faire aussi, hein. Heu et pour tout te dire, heu, bon en en parlant comme ça avec des des des des personnes proches de moi, c'est quelque chose qu'on m'a déjà conseillé. On m'a dit: «Bah voilà si, heu, oh b tu peux pas parler, heu, de vive voix, heu, note-le, écris-le quoi», tu vois? Mais, hem, en fait et ça je pense que c'est peut-être l'ego qui fait ça, c'est que, en fait, heu, j'ai l'impression que ça m bah, si je fais ça, heu, finalement est-ce que je suis une adulte, heu? Co c enfin, je je suis plutôt une gamine en fait, si, heu, j'arrive pas à m'exprimer à l'oreille, que je suis obligée de passer par un petit papier, mais bon ça, je pense que c'est l'ego et il faut que je travaille dessus mais c'est une solution hein. Là-dessus, tu as totalement raison.
Mmh. Mmh. Oui, oui, ah, il faut pas voir ça dans dans le, mmh, dans l'angle, heu, ah c'est c'est puéril de de de parler par message, mais, il faut voir ça, je pense plutôt comme, mmh, comme comme une étape. Tu peux te dire: «Bon, ben, voilà, là je je je fais un travail sur moi», d'ailleurs c'est ce que tu c'est ce que tu as dit et c'est et c'est un super point positif, parce que déjà, tu te rends compte que tu as un un certain des certains un certain souci à à gérer tes émotions, donc c'est déjà positif de s'en rendre compte. Hem et par la suite tu t tu as dit, que tu, donc que tu faisais des efforts et que tu essayais de de te remettre en question et il faut voir ça, peut-être comme une étape, heu, une étape, heu, voilà, la 1re étape c'est, heu, de d'arriver à t'éloigner. La 2e étape c'est peut-être d'essayer de d'envoyer un message. La 3e étape, ça sera de, bah, de plus envoyer un message, mais essayer de revenir dans la dans la dans la pièce où, heu, où la situation, heu, s'est créée et cetera et cetera, heu, et et mettre comme ça, heu, bah, des des des des des steps des des étapes, 1re étape 2e étape et cetera. Comme un jeu en fait, heu, où on a le 1er niveau et puis, heu, on mon plus on monte, plus la difficulté augmente.
Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, tu as totalement raison. Heu, c'est vrai que, ouais, c'est des des choses qui sont, bah, de toute façon, pas forcément, hem, heu heu, permanentes. Voilà que que d'envoyer un message plutôt que de parler de vive voix et en plus, moi je suis intimement convaincue que c'est de toute façon en pratiquant qu'on, bah, qu'on qu'on qu'on s'améliore forcément oui, mais qu'on, hem, en fait, que les choses deviennent des automatismes qu'on qu'on ancre en fait, ces ces ces habitudes-là, finalement et heu, ça peut être une très très bonne façon de de procéder hein, que de voir ça comme des étapes et heu, comme en fait le le chemin, le début finalement de, hem, de l'amélioration, donc franchement, tu as tout résumé, de façon très claire, très simple et hem, je t'avoue que ça m'aide beaucoup à relativiser pour le coup et heu, bah, merci pour, heu, pour ces conseils qui f sincèrement, sont de qualité, hein.
Mmh. Mmh mh. C'est ça. Bah, écoute, heu, avec plaisir, heu, n'hésite pas à mettre en place ces ces actions et puis, heu, bah, je je je suis sûr que que ça va aller mieux et que tu que tu arriveras à à à mieux gérer tes émotions.